Ya kalau aku mungkin dibikin viral kali ya. Istilah-istilah yang lucu. <laughs> Tahu enggak sih ada satu istilahnya orang Palu, ini istilah ini dari Palu, boleh dicek kebenarannya. Ini tuh viral. Yang istilah "ubur-ubur ikan lele, mau makan le." Nah itu itu dari Palu. Le le itu le itu adalah im imbuhannya orang Palu. Jadi kalau kamu cek semuanya, eee, originalitasnya, yang aslinya itu orang Palu. Jadi memang ini salah satu cara ya yang dilakukan oleh masyarakat sini adalah bikin viral. Kayak tarian yang sekarang udah mulai menginse apa, jadi viral juga kemarin itu ada tarian Dero, musik-musik timur, dari Sulawesi juga udah mulai ada. Nah yang, eee, menurutku untuk bahasa ya itu tadi. Carilah istilah-istilah yang menarik dan buatlah itu viral ya. <chuckles> Karena kalau kalau viral, berarti kan orang jadi tahu, oh ada loh bahasa daerah ini, bilangnya ini. Gitu ya. Contoh deh kayak "pisan". "Pisan" itu kan jadi bahasa yang kayaknya semua daerah di Indonesia ini tahu ya. Ini, eee, "panas pisan", atau "enak pisan", itu kan udah bukan lagi jadi bahasa Jawa Barat tuh. Kayaknya orang Jawa juga tahu deh kalau ngomong "pisan". Iya kan? <chuckles> Iya gitu.
Oh iya sih bisa tuh. Apa tuh? Oh tahu tahu. Oh iya iya bener bener bener itu ada "le"-nya ya! Oh iya. Mhm. Oke. Bener bener sih. <chuckles> Mhm mhm. Betul betul. Benar benar bener. "Pisan", "ceunah", gitu. "Ceunah" kan, "katanya" tuh, kalau "pisan" kan, eee, "banget", eee
Heeh.
Ya ya ya. Ke, oh baru tahu juga tuh ternyata "ubur-ubur, ikan lele" dari dari Palu ya. Oke.
Iya dan itu menariknya, kontennya itu dari seseorang yang lagi ditilang. <laughs> Dia bikin istilah itu, "ubur-ubur ikan lele, aku kena tilang le," gitu. <laughs>
Oh oh, oh oh, oke oke. <chuckles> <laughs> Aku baru tahu detailnya tuh, eh, lucu banget ya ternyata. Oke oke, oke seru banget nih Kak!
Iya. Bener banget. Lucu kan tapi, tapi bisa bisa lestari ya. <chuckles>
Mhm, oh iya iya iya iya. Iya, seru banget nih Kak obrolannya, eee, ternyata bahasa itu, eee, nggak melulu, eee, apa ya, ketinggalan jaman ya. Bisa bisa seseru itu. Makasih ya Kak sampai jumpa lagi!
Betul banget. Ya sama-sama, sampai jumpa ya!